Ciao.
Ciao, come stai?
Tutto bene, dai, te?
Tutto bene. Ieri ero, mhmm, da a mangiare dai miei genitori, e stavamo stavo pensando al fatto che una delle delle ricette che mi faceva più buone in assoluto, che, mhmm, mi ricordo dall'infanzia era le le lasagne, no.
Okay. <chuckles> Eh, classico. <chuckles> Sì, sì.
Classicone, sì, sì. Ehm, no, stavo pensando che non le mangio più perché sono diventato vegetariana, <chuckles> quindi te hai del una ricetta che ti ricorda l'infanzia che mangi ancora, però? <chuckles>
Ah, cavolo. <chuckles> Eh, guarda dell'inf Eh no, io non sono vegetariana, quindi bene o male <chuckles> tutto quello che mangiavo da piccola lo mangio anche adesso. No, però anch'io stavo pr parlando con la mia amica prima e, anche anche a me la prima cosa che mi viene in mente, se ripenso all'infanzia forse sì, sono le le le lasagne, ma più che altro perché anche mia nonna mia nonna, mia mamma, così le cucinavamo sempre insieme, soprattutto quando c'erano delle feste tipo a Natale, ehm
<chuckles> Ah, okay. Sì. Okay. <clicks tongue> Non è non era una sca non non c'era una una cadenza settimanale, tipo la domenica, un'occasione
Eh beh in realtà sì in realtà sì, però era anche il pranz cioè proprio la la cosa tipica che faceva ogni volta che c'era il compleanno di qualcuno, ehm, qualche festa così, c'erano sempre le lasagne, poi magari c'era anche altro, anche qu altri primi eh, però le lasagne, il vitello tonnato sempre. Non so se te hai presente il vitello tonnato.
Ah, okay. Okay. Okay. <sucks teeth> Uhm sì, sì, sì, no, no, certo, non è non è non aveva una regolarità così definita come ne nel tuo caso, però effettivamente sì.
Ecco. Ma a parte che da me ne facevano talmente tante <giggles> che che poi, ehm, le teglie, alcune teglie magari le le le surgelavano anche. Quindi poi ogni volta che ci veniva voglia o che magari andavamo appunto la la domenica così, a pranzo dai nonni, o vabbè, i miei sono separati, quindi anche adesso quando vado a mangiare da mia mamma la domenica così spessissimo ci fa ci fa le lasagne. O anche in settimana, perché io adesso lavoravo vicino a mia mamma, quindi ogni tanto in pausa pranzo andavo da lei, e faceva magari le porzioni, quelle surgelate di le di lasagne, cioè quelle che faceva lei le surgelava dei pezzettini, e a pranzo magari spesso mi mangiavo le le lasagne. Eh sì, anche a me mi ricorda quando ero bambina, perché poi magari ci mettevamo anche lì insieme a cucinarle, a fare il ragù, la besciamell eh.
<chuckles> Ah, effettivamente. Sì, sì. Okay. Sì, sì. Okay. Okay. Sì, sì. Mh. Mh. Sì, sì, esatto. Come tradizione, invece la pizza e era qualcosa che c'era nel presente, oppure quella sempre comprata?
No, vabbè, son stata io più con la pizza, a <chuckles> sì, perché mi era cioè, avevo avu avuto un periodo, quindi dai 15 anni ai 17 più o meno, che mi ero proprio fissata che mi piaceva cucinare, quindi mi ero fatta il lievito madre, ehm, ogni volta ogni tipo ogni sabato così facevo le pizze fatte in casa, ehm, per tutta la famiglia, ehm, quindi era eh
A portarla <chuckles> Okay. Ah. Solo dai 15 ai 17 anni? Poi è finito, è crollato tutto? <chuckles>
Sì. <laughs> Sì, sì. Cioè, è costato quel quei 2, 3 annetti lì. Sì, più che altro, poi vabbè, tipo
S secondo te da cosa è venuta fuori, questa cosa?
Ma vuoi sai, cioè, è assurdo se te lo dico, vero, non ha senso magari, perché pe cioè, ehm, in quel periodo io poi ero anche fissata con i dolci. Cioè, facevo tutte cose di pasticceria anche, e poi la pizza, perché io in quel periodo ero anoressica, cioè soffrivo proprio di anoressia.
<laughs> Vai. Okay. Okay.
Ma a livelli belli tosti, e si vede che, cioè s quando sei anoressico comunque sei ossessionato dal cibo perché non lo non lo puoi mangiare, e quindi eh, bravo, sì, e tra l'altro vedere gli altri che mangiavano era un po' che come se mi dava soddisfazione anche a me. <chuckles> Il bello in tutto ciò è che tutte le cose che io ho cucinato, che probabilmente erano anche molto buone perché me lo dicevano, io non le ho neanche mai assaggiate, io tuttora non so
Okay, okay. Sì, sì, sì. Quindi era una forma di controllo. Ah, okay. Sì, sì. Sì. Eh no, im immaginavo fosse una cosa credo sia una cosa abbastanza frequente. Sì, sì. Ehm, okay. Di di dolci di dolci, invece qual qual è quello tradizionale che che è insito nella famiglia, se se ce n'è uno.
Eh, vedi sì, mh. Ehm, quel periodo lì, mh. Te invece? Mhmm. Mhmm, ma, eh, allora, io con mia mamma, ero piccolina, facevamo tutte le torte, quelle un po' soffici, tipo magari con tipo il pan di Spagna, quelle cose lì, no, quelle classiche. Ehm, sennò quelle col cioccolato, la ri la, mhmm, la crostata che la faceva sempre mia nonna col cioccolato e la ricotta, buonissima. Esatto, poi quando io ero in quel periodo facevo di tutto e di più. Cioè, fai conto che la, ehm, la torta di compleanno di mia mamma, tipo quella della pasticceria, con tutta la hai presente il pan di Spagna a strati, con fuori la panna, eccetera, eccetera, tutte le decorazioni, l'avevo fatta io. Quindi mi piaceva fare anche quelle cose lì, pasticcini, bignè, di tutto e di più. <chuckles> Sì, s
Okay. S sì. Ah, buonissima, buoniss Sì, sì, sì, sì, eh buono. Mh-mh, mh-mh. Mh-mh. Mhmm, ma non non sei poi rifinita un po' in quel giro anche per per ricordo di quel periodo, oppure semplicemente perché è una cosa che non te ne frega più, mhmm, così tanto e
Mah, secondo me un po' mi è venuta un po' la repulsione, eh. Anche tipo alcuni cibi che in quel periodo io mangiavo sempre, tipo le mele, per dire, io non ne mangio più. Sì, le le mele, ehm, cioè, sempre perché, non so, io, ehm, facevo anche gli spuntini, no, avevo le mie calorie <chuckles> fisse, e quindi sapevo, cioè co beh tu tutte le cose che dovevo mangiare durante il giorno e mi mangiavo le mele senza la buccia con sul dolcificante. Vabbè, uno schifo, e adesso proprio faccio fatica a mangiare anche le mele, eh, dipende. Le verdure, stranamente, che ne mangiavo un sacco, adesso le mangio ancora volentieri, per fortuna.
Okay. Okay. Okay. Ah, le mele? Okay. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. <chuckles> Okay, dai, mh. Ci sta. <chuckles>
Eh p però tipo anche, non so, mi f mi cioè, mangiavo spesso anche il merluzzo, quello surgelato, ehm, vabbè, mhmm, non so, proprio le fettine, hai presente, una ma una fettina magari, eh, adesso quello non mamma mia, lo odio. Però vabbè, dai, per il resto no, adesso in realtà non ho avuto neanche più il tempo, perché alla fine a me piace.
Sì, sì. Sì, sì, sì. No, ma infatti ti stavo per di ti stavo per dire questo. Probabilmente anche crescendo uno c'ha anche meno voglia e e l'impegno sì, sì, quando sei piccolo
Eh, quello, cioè, l'impegno, il lavoro. Sì, però adesso che sono a casa dal lavoro perché la mia azienda ha fallito recentemente, tipo da 2 settimane eh no, però mi sta tornando un po', tipo stanotte ero lì che non riuscivo a dormire. Mi sono uscite un po' di ricettine. Mi sta tornando un po' la voglia di mettermi a cucinare qualcosa. Infatti mh.
Bene, perfetto. <chuckles> No, ma infatti no. Se ci pensi, anche è una questione che si tramanda, ricette che si tramandano in famiglia anche per quello, perché è un modo, insomma, per cioè, fa veramente almeno per me, staccà il cervello. Fa guarda, anche probabilmente più più cucinare che mangiare, in realtà, che mangiarle quelle cose, o soprattutto quando cucini per gli altri. No, no, ma anch'io, eh.
Eh, sì, sì, sì, sì, è rilassante, vero. È vero, è vero. <chuckles> No, beh, io sono bella golosa, eh. Però è vero, anche a me piace un sacco.
Sì, sì, anch'io, però
Ma a te invece cosa ti piace cucinare?
Ma, in realtà, mhmm, principalmente, salata perché i dolci, mhmm, <lip trill> mhmm, le mangio, ma non ho assolutamen non lo so perché non me piace farli, non lo so. Forse perché è molto più complicato, perché non so se hai visto la differenza che <sucks teeth> mhmm, per i dolci bisogna essere molto scrupolos precisi, sia nella quantità di zucchero, sia per una questione strutturale, esatto. E, quindi, io facendo le cose principalmente a cazzo di cane, ehm, la mhmm, le faccio cioè, principalmente salata.
Mh. Eh, sì, sì, vabbè, certo. Mh-mh, esatto. Non puoi andare a occhio, come vai, magari, con le ricette salate, è vero. <chuckles> No, no, ti capisco, ti capisco. Anch'io uguale, adesso.
Sì, sì. Poi diciamo che, appunto, ho dovuto un attimino anche arraggia arrangiarmi nel nel cucinare perché, comunque, essendo vegetariano, non c'è quella facilità che, magari, uno ha quando quando non mangia carne, no quando mangia carne.
Eh, sì. Eh, no, infatti, infatti. Beh, però essendo, appunto, che sei vegetariano, ci sono tanti magari ricett stavo sentendo prima, sempre quella mia amica, che mi diceva che lei ha provato a fare, tipo, gli hamburger con i ceci e tutte quelle cose lì, eh, ci sta, eh, cioè puoi sbizzarrire un po'.
Sì! Sì, sì, sì. No, no, infatti. Certo. No, le le le cose ci sono, ehm, è sempre come sempre la voglia di metterseli a fare, che sono cosine, cioè, un pochino, leggermente, più elaborate che magari prendere, 'na 'na hamburger di carne
Mh-mh. Beh, però se tipo non so se tu hai la friggitrice ad aria, secondo me, quella è una bella svolta, eh. Eh, infatti!
Sì, ma infatti è la svolta, è la svolta, sì, sì, assolutamente. No, infatti, ce l'ho e era e la uso p anche perché in questa casa, dove sto ora, non c'ho il forno, quindi è stata anche una una cosa <chuckles> un pochino obbligata, ma, in realtà, ehm, no è c è super comoda, super com
Ah, ecco. Eh, cavolo. Sì, sì. Beh, però quella ho visto che, tra l'altro, tanti la usano vabbè, io, te ho detto, i dolci anch'io non li sto più facendo, tra l'altro non mi piacciono neanche più. Però, ho tanti anche, mhmm, ricettine molto veloci, tipo pancake, cavolate così che vai anche molto a occhio, le metti dentro, ehm, m mischi tutto insieme e poi le butti dentro lì e ti viene fuori qualcosa anche di di decente. Quindi infatti, volevo provare anche a fare qualcosa di dolce, magari, prima o poi.
Sì, sì, sì. Sì, sì, certo. Sì, sì, sì. Esatto. E la mhmm, cu c'è c'hai delle ricette? Ora non so se è solo le le lasagne che che m ma la mantiene viva le tradizioni della famiglia, nel senso che è un po', come dì, strano se <clicks tongue> se quel giorno non non c'è quella cosa o o al compleanno non c'è quella cosa.
Mh. Ma Eh, ma te l'ho detto più del compleanno è quello: le le lasagne e il vitello tonnato, che sono abbastanza una cosa fissa. Ehm, sennò, tipo, il mh.
Okay. Okay. Quindi, non ci sono non ci sono mai stati turbamenti di di di qualcuno che non voleva mangiarlo oppure è diventato vegetariana? <chuckles> È rimasta stabile.
No. No, no, ta stranamente, da noi nessuno. No, no, ecco, mangiamo cioè, tutte quelle cose lì, ehm, le mangiamo tutti, nessuno si è mai lamentato, anzi; cioè se non ci dovessero essere, si lamenterebbero perché, eh, vabbè, talmente anche tanta l'abitudine. Poi, sai, quando li fanno i nonni, figurati che cioè, son se anti sempre quel tocco in più. <chuckles>
<tsk> Okay. Esatto, esatto. No, no, infatti Esatto. Infatti per me è stato un po', mhmm, gn mhmm, tribolante la cosa, nel senso che sia io che mia sorella siamo vegetariani, e quindi mio babbo è stato mio padre, ehm, cioè, <sighs> ha ha fatto veramente fatica ad accettare che non tutte le volte ci fosse il ragù, non tutte le volte ci fossero le lasagne, cioè, insomma, 'ste cose c'è n c'è dovuta ehm, c'è stata una sorta di adattamento, no, anche per una questione di non far diventare pazza mia ma madre la domenica per cucinare 37 cose un po', insomma, di adattamento da que punto di vista. È lì che mi sono accorto che è veramente difficile, mhmm, soprattutto forse per una questione di età, eh, non lo so, però ci il cambiare le proprie abitudini alimentari è veramente difficile. So se che ne pensi?
Eh, fatti. Ah, okay. Mh. Okay. Mh. Eh, sì. Eh, beh! Certo, certo. Eh, allora, eh, no, ovvio, anche perché comunque poi è anche difficile, come hai detto te, ehm, trovare delle dei sostituti, diciamo eh, adeguarsi anche per gli altri, cioè nel senso anche perché magari non so, io stavo vedendo l'altro giorno una ricetta sempre per fare delle lasagne, però con le zucchine, no, eh, però alla fine, cioè, mhmm, come farcitura sempre il prosciutto ce lo metti, cioè se non mangi proprio la ca eh, hai sei molto limitato, infatti sai che non lo so? Perché io non ne conosco di ve cioè, non ho amici stretti o parenti stretti che son vegetariani, quindi sinceramente non saprei neanche con cosa sostituiscono certi cibi.
Abituarsi ad altro. Eh, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Eh, certo. Sì, sì. Sì, sì, sì. Però per dirti Okay. Sì, sì. Ma allora, a parte va a parte va bene certe proteine che magari ora, no, so diventate di moda, tipo il tofu o quelle cose lì, però in in in principio secon ehm, secondo me il discorso è che è semplicemente abituarsi a ma anche avere fantasia nel del tipo che appunto accostamenti che, mhmm, magari non hai mai neanche provato nella vita, per dirti, ora hai fatto l'esempio delle lasagne, no, che ne so ehm è una è una questione di sperimentazione nel senso che magari non hai mai provato, provi a ficcarci le le nelle lasagne, le zucchine e i pomodori secchi, e che ne so, è qualcosa che potrebbe funzionare, capito? Qua anche se magari non l'hai mai provate, però è un po' così, ehm, mi mischiare le esatto. Sì, sì, mischiare un po' di ingredienti.
Ah-ah. Mh-mh. Eh, mh. Beh, sì. No ma invece scusami, ma O no, certo, magari anzi scopri cose nuove che ti piacciono anche. Sì, sì. Però invece tipo latticini, uova così ne mangi, giusto? Beh, dai, allora già con le uova un bel po' di ricettine buone, cavolo.
Sì, sì, sì. No ma infatti, cioè alla fine non è un cambiamento così assurdo, anche se, per dirti, nella mia famiglia, mhmm, mi era venuta anche a noia per il fatto che per una questione che quando ancora stavo ero più piccolo e stavo dai miei, era la carne era veramente un rimpiazzo a qua a qualsiasi cosa, non avendo tempo, 2 volte al giorno, tutti i giorni, che è qualcosa che veramente non riuscivo a <chuckles> a sopportare. Quindi è un po' anche anche quello, no, cioè che quando un'abitudine diventa così, mhmm, forte
Mh-mh. Eh, s Eh, certo. Mh-mh. Eh no, no, no la No, è più che altro cioè appunto, è n abitudine, ma è anche spess cioè comunque la normalità c vabbè, a parte che mhmm, cioè dico, adesso comunque ve anche se vai al supermercato, e appunto gli hamburger vegetali, tutte quelle cose lì le trovi. Quindi vabbè, magari, ehm, non so, i tuoi si mangiano l'hamburger normale, te ti mangi quello vegetale e alla fine manco ti accorgi. Eh, però mh.
Eh, no, no, infatti. Sì, sì. Eh, è vero. Sì, sì, no, infatti. No, ma infatti immagino 15 anni f 10 anni fa fosse una cosa veramente molto più difficile da da affrontare. Adesso sta diventando la normalità. Esatto. Sì, sì.
Sì, ma anche perché adesso pure nei eh, anche nei ristoranti, così, comunque ci son sempre quelle ricette apposta per i vegetariani, comunque, quindi
Esatto, sta diventando molto più normale. Ehm, per dirti un è n n ehm, per una questione, ad esempio di di tradizione il il dolce che n impazziscono se in casa mia non c'è per qualsiasi festa in realtà è il tiramisù, che non so se se te apprezzi. Però anche quella è una cosa che difficilmente viene rimpiazzata, ecco. Se c'è c'è una forte associazione.
Meno male, dai. Eh, sì, sì, sì. Eh, sì, sì. Eh, e vabbè ma quello comunque tu s mangiando le uova comunque, cioè te lo puoi mangiare tranquillamente Esatto. Sì, sì, anche da noi il tiramisù è sempre stato presente, però quello un po' lo facevamo un po' in modo diverso, noi
Sì, sì, sì, certo, certo. Cioè?
perché non ci piace a nessuno, ehm, tipo i savoiardi inzuppati di di caffè Eh sì, quindi me mettevamo sem lo facevam sempre con gli Oro Saiwa, ehm, cioè inzuppati nel caffè, però rimangono meno molli, cioè, non so come spiegartelo. A gli dà un gusto un po' divers sì, sì, per la consistenza e poi p boh, anche perché a me sembrava che sapeva troppo poi di caffè. Invece a me mi piace molto di più la crema, quella al mascarpone. Provala, se dovessi <chuckles> se ti dovesse venir voglia provala con i savoiardi, fidati che è una bomba.
Ah, vedi. Buffo. Ah, okay. Ah, quindi era la la consistenza che n piace non piaceva? Okay. Ho capito. Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Eh ma vedi, è una di quelle cose che dico, eh, se dovessi suggerire magari in famiglia una cosa del genere, probabilmente mi mi urlerebbero addosso, no, cioè questo è un po' il problema Eh, ma è il il problema delle delle tradizioni, non solo culinarie, secondo me è tanto quello eh, che cioè per smontarle è veramente difficile, eh, a volte.
Eh, ma perché non l'hanno mai provato. <chuckles> Eh no, certo, certo. Però ti dico, io ho provato anche io ero fidanzata con un ragazzo di Cagliari, quindi sai lì al sud a anche loro sono molto fissati un po' con le loro ricette, eh Eh, io invece sempre quando in quel periodo lì gli facevo sempre, sempre, sempre il tiramisù come lo facciamo noi, e lui eh ha iniziato a mangiarlo anche lui solo così, eh. <chuckles> Quindi secondo me
Okay. <chuckles> Assolutament Okay, sì. Impazzivano. Sì, sì. No, ma infatti è è buffo perché è più una questione di di provarle certe cose, no? Però il il fatto di di voler mantenere quell'abitudine ti fa non ti fa venire proprio quell'impulso di dire: "No, ma sì, ma una volta provo."
Mh-mh. Sì, sì. Beh, certo, ma anche perché Eh sì, ma anche perché per dire io adesso che sono abituata da una vita a mangiarlo così, mhmm, cioè già se lo vedo magari normale dico: "No, no, non lo voglio." Cioè non l'assaggio neanche. Però magari in realtà magari se lo provo adesso mi piace anche di più. É una fissa, m po'.
Però, eh Eh, eh. Ah, okay, però, eh Ti piacerebbe ugua sì, sì, sì, eh, no, eh, vedi, vedi, sì, sì, è na un po' una fissa che ci s alla fine ognuno è buffo secondo me vedere in ogni famiglia come come ci siano certe abitudini culinarie che che continuano, no? Assolutamente.
Mh-mh. È vero, sì. Sì, però vedi cioè alla fine tra anche me e te, più o meno le nostre famiglie, diciamo le lasagne, il tiramisù, le cose ricorrenti che <chuckles> abbiamo entrambi, sì.
Sì, sì, no, no, è vero. Sì, in Italia, n in Italia un po' di di di cose rimangono sempre quelle. Anche se non lo so, forse dal sud al nord già ci sono ci sono più differenze.
Eh, sì, vabbè, bene o male. Eh, dal sud magari iniziano con le ricette un po' più complicate, la pastiera, tutte quelle storie là. Ehm, ricette un po' tutto fritto. <chuckles> È vero, sì, sì, sì. Vabbè, dai. Grazie a te, alla prossima. Cia ciao.
Eh, esatto, esatto. Esat Comunque grazie per la conversazione. Ci risentiamo. Ciao, ciao. È stato un